อือ ก็ ดีเนาะบางทีมันก็ได้จัดลำดับด้วยเนาะว่า มันเหมือนแบบว่าความสำคัญด้วยไหม แบบว่า เฮ้ย ถ้าเกิดอันไหนที่แบบมันสำคัญอย่างเงี้ย ก็ทำก่อน ๆ ที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไร บาง บางอย่างมันทำในวันถัด ป ถัดไปไม่ได้เนาะ แต่บางอย่างมันก็ทำในวันถัดไปได้ อะไรประมาณนี้เปล่าคะ?
ใช่ครับ ใช่ ๆ ถูกต้องเลยครับ คือ เราก็เหมือนจะเป็นการแบบเริ่มวันของเราเนี่ย เราก็จะเทียบกันว่า เออ คือ คือด้วยความที่การทำงานของเราเนาะ งานส่วนตัวไม่ได้เป็นงานที่ ฟิกซ์ในเรื่องของเวลา คือ มัน เราสามารถจัด จัดตารางเองได้อะครับ เราก็จะมาดูว่าถ้าเกิดว่าวันเนี้ยมัน งานมันเยอะเนาะ ไอ้สิ่งที่เราอยาก อยากจะทำอะมันอาจจะมีเยอะ หรือว่าน้อยตามที่เราลิสต์ในแต่ละวันน่ะ แต่ถ้าวันนั้นงานเรา เรามันเยอะแล้วสิ่งที่เราอยากทำมันก็เยอะ เราก็จะมาดูว่า ว่าเราสามารถใส่อะไรลงไปในแบบช่วงไหนได้ มันก็เหมือนเป็นการเตรียมสมองก่อนที่เราจะออกไป ไป ไปทำงานจริง ๆ เหมือนกันครับ
อืม อ่า ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ อา เนี่ยแต่แบบนี้มันก็แสดงว่า ในลิสต์อะมันจะต้องมีอะไรที่แบบว่าอยากทำทุกวันเปล่า?
อืม คือบางครั้งมันก็จะเป็นเรื่องเดิม ๆ ก็ได้ครับ อย่างเช่นว่า วันนี้เราอยากไปยิม วันนี้อยากแบบ อยากไปยิมก็คือเขียนไปเลย ใช่มันอาจจะเป็นแบบ แค่แบบ routine กิจกรรมที่เราทำปกติขอให้มันเป็นกิจกรรมที่ ที่เราไม่ได้แบบ ฝ ฝืนหรือจะต้องทำมันนะครับ แต่เป็นสิ่งหรือกิจกรรมที่เราอะอยากทำมันจริง ๆ ตัวนี้มันก็จะ
อืม เออ ๆ ๆ ใช่ ๆ อืม อา อย่างบางคนชอบแบบออกกำลังกาย อะไรอย่างเงี้ย ก็ถ้าเกิดสมมุติเขียนแบบในลิสต์ อะไรอย่างเงี้ย เออ มัน มัน มันต้องเหมือนแบบว่าต้องมีอะไรที่แบบคนเราอะชอบแบบ ชอบทำทุกวันอะ อยากจะ อยากจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ อยากจะทำแบบให้มันได้ทุกวัน อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือก็ ก็มีใช่ไหมคะ?
ใช่ อืม อืม ใช่ครับ อา ถูกต้องครับ คือ
ก็คือแบบเป็น เป็นเรื่องออกกำลังกายอย่างเงี้ยเหรอ?